ก็ดีขึ้นค่ะ เพราะว่าเหมือนแบบ เราก็ต้องแบบ แต่เราจะทำอะไรง่าย ๆ กินอะค่ะ แบบผัดกะเพรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่มีใบกะเพราก็จะแบบ เป็นกระเทียม พริก แล้วก็แบบผัดกับหมูสับ อย่างงี้ค่ะ
ออม อ๋อ อือ เมนูเดียวกันเลยค่ะ กะเพราเหมือนกันเลยค่ะ
ใช่ ก็จะแบบอะไรง่าย ๆ แบบ เหมือนอย่าง น้องที่บ้านน่ะค่ะ ตอนที่อยู่ที่นู่น เขาก็จะชอบแบบ ทำขนม อา ทำแบบ
ช ใช่ ค่ะ
อะไร แบบน้ำเงี้ยวบ้าง อะไรบ้าง เพราะเขาเป็นคนเหนือค่ะ เขาก็จะว่าง ๆ เขาก็จะแบบว่า ชวนมาทำแบบเคยทำขนมโตเกียวด้วย
โอ้ โอ้ ทำ ทำกันเองเลยเหรอคะ?
ใช่ แล้วก็เคยทำแบบต้มเป็นแบบ ไข่มุก เอามาใส่เป็นเหมือนแบบนมสด Brown sugar อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ โอ้โฮ สุดยอด
ใช่ค่ะ แล้วก็ ตำ ตำส้มตำ อืม ใช่
ทางนี้คือทำ ทำแค่กะเพรา ส้มตำ ด้วย แล้วคือหาครกจากไหนอะคะ?
บ้านเป็นบ้านคนไทยอะค่ะ ก็แบบแชร์กัน ก็คนไทยหมดเลย ใช่ค่ะ
อ๋อ อ๋อ โอ้ ดีเลย
แล้วคุณบ้านล่ะคะ แบบชอบ ชอบ ชอบเวลาว่างชอบทำอาหารไหมคะ หรือว่ายังไง ชอบทำอะไรอีก?
อืม แล้ว ย คะ ก็ อืม เป็น ไม่ชอบทำอาหารแบบเป็นท็อปเลยอะค่ะ แบบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดแล้ว แต่ว่าจำเป็นจะต้องทำ เพราะว่า ใช่ค่ะ เพราะว่าอาหาร ที่นี่มันก็ 13 ยูโร 14 ยูโร มัน <chuckles> มันเกินตัวไปมากเลยอะค่ะ ก็เลยต้องมาทำเอง แต่ว่าทำกะเพราเกือบจะทุกวันเลยค่ะ แล้วก็มีกินมาม่า อะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะ
อืม อา ใช่ อืม คล้าย ๆ กันค่ะ
<chuckles> แต่ว่าเคยทำบัวลอยด้วย
ก็จะคล้าย ๆ กัน โอ้ ดีค่ะ ทำยากไหมคะ?
อยาก อือ ไม่ยากเลยค่ะ แบบว่าใช้แป้ง แป้ง น่าจะแป้งมันมั้งคะ ก็มาผสมน้ำแล้วก็ ปั้น ๆ ๆ แล้วก็ต้มกะทิ แล้วก็ผสมกันกินเลย
อืม